Deja tú que caiga en oídos sordos, sino, que es la otra parte. De que, no se hace responsable de sus errores.
Entiendo. Ujú.
¿No? A todos los demás, ¿no? Intenta, repartir culpa
¿A ti te gustaría, que él pudiera decir: "Sí, tienes razón. Ten tienes razón, soy culpable"?
Sí, tien n no, que tenga razón, fíjate, ya ni busco esa parte, buscaba la parte, de que él pudiera decir: "Me he equivocado, y voy a tomar otro camino. O voy a intentar hacerlo diferente, ¿no?". Y que lo hiciera. <laughs> No no qui no, no busco que ya no me responsabilice, o responsabilice a todo mundo, ¿no? Menos a él mismo. Quisiera, que pudiera él tomar un poco de, no sé, que tuviera un poquito más de madurez, de decir: "Okey, fui yo fui yo quien tomó esta mala decisión, fui yo quien siguió e intentó seguir con esta mala, <chuckles> mala, mala decisión, ¿no? Fui yo, que cavó tan profundo el hoyo, que no puedo salir". Pero no.
Ujú. Ujú. Oye Exacto. Oye, independientemente de que ahora le ti ya tienes bien ubicado, de que es una relación tóxica con esta persona, ¿tú le tienes un nivel de afecto importante a esta persona, o realmente no es tan fuerte el vínculo?
No, y y y siento, que eso es lo que me está causando culpa, de que ya, no siento esa parte.
Okey, solía sentir
Sí. Sí, sí, sí, claro. Por supuesto. Sí, cariño, este, ese tipo de cosas, sí, pero ya no están ahí. Ahora me resulta sí, por supuesto, y creo que, pues, ha crecido en algo negativo, ¿no? Que cuando veo un mensaje, o veo que quiere hacer llamada, o veo que ha llamado, sí digo: "Okey, <chuckles> ¿no?" O sea, arruina el día, arruina el momento, así que, sí.
un nivel de afección grande, y ahora ya no. Se fue debilitando. Oh. Oh, qué lamentable es toda la situación. ¿Tú le has hecho ver esto a esta persona? De que lo has hablado como abiertamente el decirle: "Oye, ¿sabes qué? Yo solía tenerte un gran afecto, o sea, en realidad en realidad, yo procuraba estar contigo, te quería, quería hablar contigo y, últimamente, debido a estas actitudes, pues, se ha ido a menos, poco a poco ha ido a menos, que ya está llegando has hasta un punto en que hasta, no sé si te has dado cuenta, pero incluso, te estoy evitando".
¡Sí! Se lo dije. Por supuesto. Sí, en esta última, sí. Ujú. Ujú. Sí, de hecho él fue el que se dio cuenta, porque, sí me dijo: "Oye, ya no ya no me contestas igual". Y yo así de: "¿Sabes qué? Es que ya, no sé, qué más decirte, siento que ya agoté todo. O sea, ya no tengo más que darte, la verdad. O sea, ya no tengo más consejos, ya no tengo más tiempo, ya no tengo, pues, ya no tenía mucho". Y sí fue algo que fue o sea, sí fue algo gradual, y sí fue algo que siempre fui platicando, ¿no? De decir: "Oye, es que mira, ya habíamos platicado esto la semana pasada. Fuiste, lo hiciste, eso me hace sentir muy mal, ¿verdad? Porque siento que, pues, como tu amiga, de cierta forma, pues, también estoy ahí, para estar para ti, ¿no? Pero el que tú vayas y tomes estas malas decisiones, y luego vengas y me culpes, pues, sí me hace sentir mal".
Oh, no hubo necesidad. Ujú. Ujú. Ujú. Así es. Claro.